Sì, sì, son d'accordo. Mhmm, c'è c'è poco da su questo questo credo siamo d'accordo. E p p pa
<chuckles> Okay. Quindi, in teoria, secondo te tutti hanno le stesse possibilità di successo?
No, questo questo credo credo proprio di no. Non so te che ne pensi, ma come risposta obiettiva ehm
Okay. No, uguale cioè, mhmm Eh, purtroppo così.
credo che sia abbastanz Mah i cioè ba banalmente c'è 'na la cosa che più più chia chiaramente si vede è basta guardare le le differenze, le 1000 differenze che ci sono tra il nord e il sud, ehm, fondamentalmente. Per capire le vere differenze in 1000 ambiti diversi che hanno le persone. No, no infatti dal sud tante volte si si trasferiscono apposta eh
Eh s è vero. Mh-mh. È è un po' triste.
per cercare eh sì, sì, sì. Perché
Anche da qui sarebbe da aprire il nuovo argomento, ma ti saluto e ti auguro buona giornata.
Okay. Anch'io e grazie per la conversazione, è stata molto piacevole.
Ciao.